ได้ครับ ได้ เอาจริง ๆ แล้วเนี่ย ผมเองก็มีเพื่อนจากคนแปลกหน้าระหว่างทางเนี่ย เอาจริง ๆ ไม่ค่อยเยอะเท่าไร แต่ก็เป็นคนที่พอได้มาเป็นเพื่อนแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่กันยาวอยู่ แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยพอสมควร อ่า ก็คือคนเนี้ยครับ จะเริ่มมาจากตอนที่ผมเองเนี่ย ได้ไปทำกิจกรรมตกหมึกก่อนครับกับเพื่อน ๆ แต่เป็นเพื่อนกลุ่มหลักอยู่แล้วนะ ตอนนั้นผมว่าน่าจะมีประมาณ 7 คนหรือเปล่า ไม่แน่ใจ ไม่ จำได้ว่าไม่ 7 ก็ 8 คน ใช่
ค่ะ อือฮึ อ๋อ โอ้โฮ ดีเลยค่ะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ไปเจอกันตอน ท ที่ทะเล ตกปลาหมึกเหรอคะ?
ไม่ใช่ครับ คือผมอะ อา ช่วง ช่วงตอนแรกเนี่ยไปตกปลาหมึกเนี่ย ผมเช่า เช่าเรือกันไป เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีในกลุ่มเพื่อนนะครับ
อ๋อ อะฮะ ค่ะ
อา ซึ่งแล้วพอตกปลาหมึกเสร็จเนี่ย ก็นอนบนเรือ เราก็นอนบนเรือจน จนเช้าครับ พอมันเช้าเนี่ย เราก็ได้มีโอกาสไปที่เกาะล้าน
อือฮึ อืม ค่ะ อืม
อ่า คือ โอ้โฮ ต้องบอกก่อนเลยว่า ก่อนที่จะถึงเกาะล้านนี่ น่าจะมี ก อาการอาเจียนไปหลายรอบเหมือนกันครับ เพราะว่า <chuckles> ด้วยความที่บนงด นอนบนเรือ แล้วลมมันแรงมากอะ เรารู้สึกว่า ตอนเช้านี่ค่อนข้างหนักพอสมควร แล้วพอ อือฮึ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือฮึ คือแสดงว่าที่นอน ที่นอนบนเรือนี่ คือเป็นคนแปลกหน้ากันหมด แล้วก็มีเพื่อนกลุ่มของเราด้วย ใช่ไหมคะ ส่วนหนึ่ง หรือยังไง?
เป็น เป็นเพื่อนหมดเลยครับ อันตอนนี้ยังไม่เจอกัน ใช่ เพราะว่าอันเนี้ย ร เรือลำเนี้ยเราเหมาครับ เราเหมามา แล้วไปเจอกันเนี่ย ก็คือตอนเช้าวันถัดไปแล้ว ก็คือตอนที่ อ่า เรือเนี่ยไปส่งเราที่เกาะล้าน
อ๋อ เป็นเพื่อนกันหมดเลย อ๋อ โอเค ๆ อา อ๋อ ค่ะ ๆ อือฮึ

ใช่ครับ ใช่ ๆ เขา เขามาด้วยกันครับ
ค่ะ แล้ว ค่ะ แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะ? กังวลไหมว่า เอ๊ะ! เขา อยู่ดี ๆ เขาเดินมาคุยกับเรา เขา คิดอะไรยังไงหรือเปล่า? ค่ะ
อือฮึ ก็กังวลนิดหนึ่งครับว่า ตบทรัพย์หรือเปล่า เพราะว่า เอาจริง ๆ อะแถว แถวพัทยามันก็จะมีข่าวพวกนี้อยู่เหมือนกันนะ ใช่ไหม เพราะว่า เพราะว่ามันก็จะมีพวกรัสเซียที่เป็น เขาเป็นเจ้าของกิจการ หรือว่า อะไรพวกเนี้ย ที่มันแบบว่าอาจจะแบบ อ่า สีไม่ใช่สีขาวนิดหนึ่ง ถูกไหม อา มัน เราก็กังวล ใช่ แต่ว่าเรา เราก็เข้าใจ เพราะว่ารัสเซียอะมาเที่ยวพัทยา เที่ยวภูเก็ตเยอะมาก ใช่ไหม มันก็เลย เราก็เลยแบบว่าก็ไม่ได้คิดอะไร เขา ถ้าเกิดว่าเขาก็คงไม่มาพูดอะไรโจ่งแจ้งขนาดนั้นหรือเปล่าหรอก เต็ม อ่า อย่างเงี้ย ซึ่งพอกลับ พอไอ้ช่วงวิ่งกลับอะ เราก็ได้เล่าให้เพื่อนฟังเหมือนกัน อา ก็เหมือนที่เล่าให้คุณฟังน่ะแหละ แล้วเขาก็พูดเหมือนคุณ เลยว่า <chuckles> เขา เขา เขาแบบว่า เอ๊ย! เขา เขามีแบบเจตนาอะไร ไอ้นี่หรือเปล่า
อ๋อ อือฮึ อ๋อ เหรอคะ? อืม ๆ อืม ๆ ๆ อืม ก็ออกเทา ๆ ใช่ไหมคะ? ประมาณนั้น อา ค่ะ อืม อืม อา อืม ค่ะ อือฮึ อืม ใช่ไหม? ค่ะ อา อยู่ดี ๆ ถ้าเกิดว่าคุยกับเราเนาะ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ๆ ๆ แต่ว่า อ่า ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาก็บอกว่า "ไอ้ มันไม่ได้เป็นอะไรหรอก เพราะว่าคนเนี้ยเขาก็มีแฟนเป็นรัสเซีย" อา แต่เพื่อน เพื่อนก็เป็นเกย์นะ เพื่อนผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นเกย์ เขามีแฟนรัสเซียเป็นเกย์เหมือนกัน ใช่ ๆ เขาบอกว่า "ไม่ จริง ๆ อะไม่ได้มีอะไรหรอก" อา แล้วเผลอ ๆ อะ เขาบอกว่า "เกย์อะ อาจ อาจจะชอบเราด้วย" อา แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไร อา ใช่เขาก็ อา ใช่ เขาก็อาจจะบอกว่ามาแบบ ไอ้นี้ แล้วก็ขอคอนแทกต์ งี้หรือเปล่า เพราะว่าแฟนเขาก็เป็นเกย์ เขาก็พูดอย่างเงี้ย อา ใช่ ผมก็ ก็ไม่มีอะไร ก็บอกอันนี้มันก็ไม่ได้มี ตอนนั้นก็คือไม่ได้มีการทักมา ไม่ได้อะไรนะ จน อ่า ช่วงที่กลับ กลับมาจากเกาะแล้ว
อ๋อ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ๆ อา อา ก็เลยทำเป็นเนียนหรือเปล่า ใช่ไหมคะ? ว่าชวนผู้หญิงมานั่งคุยด้วย อะฮะ อา ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ? อืม อือ ๆ อืม ค่ะ
อา พอกลับมาจากเกาะแล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะประมาณสัปดาห์ สัปดาห์กว่า ๆ อย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า เอ๊ย! ตอนเนี้ยมี มีทักมาว่า "จำได้ไหม?" แล้วก็อยากจะไปเที่ยวกรุงเทพ
อืม อือฮึ